إمم، فاهماك طبعًا، وأنت معاك حق في كل اللي أنت قُلته، وأنا فاهمة ومقدرة كويس فكرة الصراحة اللي أنت بتتكلم فيها، وإن أنت مش بتقدر إن أنت تذوّق الكلام، أو أنت طيب تشوف حاجة مش عاجباك وما تتكلمش فيها، فبتقول لي الحاجة بكل صراحة بالنسبة لك، وأيًا كان بقى رد فعل الشخص اللي قدامك إيه، أنت بتقول اللي جواك وخلاص. بس أنا عايزة أقول لك إن ممكن مثلًا تقول نفْس الكلام بشكل مختلف، آآ بدل ما يبقى فيه مشكلة هيبقى فيها حاجة كويسة جدًا، يعني لو لقيت حد لبسه ك وحِش أو مش كويس بالنسبة لك أو بالنسبة لنظرك يعني، ف وطبعًا ده حد قريب منك عشان تتدخل في خصوصياته، فتقول له مثلًا: "على فكرة كل حاجة تكون جميلة عليك وكل حاجة بتكون حلوة ع" مثلًا لو بتكلم خطيبتك مثلًا: "كل حاجة بتكون حلوة عليكِ وبتليق عليكِ، وأنا باحب أشوفِك بكل الأشكال، بس أنتِ عارفة مثلًا ده لو شفتِ style معيّن لو لبستِيه هيبقى عليكِ تحفة." ف فطريقة الكلام هتخليها منجذبة جدًا لطري لكلامك وإنها تنفذ فعلًا اللي أنت عايزه و وبكل حب وبدون أي مشاكل، وفي نفْس الوقت دي صراحة بس بشكل متذوَق شوية بحيث إن هو ما يبقاش فيه مشكلة أو فيه أي حاجة ما بينكم، إيه رأيك في حاجة زي كده؟
إمم. آآ إزاي. آآ أيوه، أيوه أنا ت ف تقريبًا فهمت، يعني أنتِ قصدِك مثلًا لو أنا هاجي مثلًا آآ، أقول لها حا على حاجة أو أكلمها على حاجة مثلًا عايز أتكلم معاها في حاجة مثلًا في إيه أنا شايفها مش عاجباني، أو أيًا كان إيه الموضوع آآ، قصدِك إن ده أول أديها جزء جمالي، اللي هو أقول لها آه انتش على فكرة أنتِ شكلِك حلو أوي، أوي والأمر والكلام ده كله، اللي هو أنتِ ش آآ، موضوع ده تحفة عليكِ بس عارفة لو كنتِ عملتِ كذا كذا، كذا، الموضوع كان هيبقى أحل أحلى من كده كمان، فقصدِك قصدِك بيه ده اللي بينفع.
إمم. آه. أيوه بالضبط.

أيوة طبعًا أنا فاهماك، و وفاهمة مشاعرك وإحساس اللخبطة اللي أنت فيه، بس أصلًا فكرة إن أنت بتحاول دي حاجة كويسة وإيجابية في حد ذاتها إن أنت بتحاول إن أنت تحافظ على العلاقة اللي ما بينكم، وتخلّي الدنيا أحسن. طيب قُل لي الموضوع أصلًا مرتبط بالعلاقة مع شريكتك والّا مثلًا ده مع مع م حد كمان من صحابك وعيلتك؟ والموضوع لو الموضوع مقتر مقتصر ما بينكم بس؟
ما هو الموضوع بقى مرتبط ب بعلاقتي بخطيبتي فعلًا، لأن هي فعلًا آآ كتير مثلًا بيحصل ما بيننا خلافات أو بسبب حاجات سوء تفاهم ما بيني وما بينها، هي ما بتبقاش فاهمة الموضوع، أو ما بتبقي فاهمة قصدي زي ما أنا ب زي ما أنا أقصده، فبيوصل لها تفكير سلبي أو فكرة سلبية عن اللي أقصده، فبتزعل مني طبعًا، ف ما برض يعني الموضوع بقى بيبقى فيه طاقة كتير مهدرة على سوء فِهم، و وإن أنا أفضل أصالحها لحد ما ت ما ت ما تبقى كويسة، ما فيش مشكلة، فبيبقى فيه يعني سوء تفاهم كبير، فأنا محتاج إن أنا عايز ألغي ده من حياتي، يبقى فيه إن إحنا متفاهمين، و من الآخر عايز أعرف ال إيه الطريقة أو الأسلوب اللي اللي يمشي معاها، ف فإنها تتقبل مني الكلام عمومًا بدون أي حساسيات، فاهماني؟
إمم. فاهماك، آه. إمم. إمم. أيوه طبعًا فاهماك. طيب أنت مثلًا لما بتيجي تتكلم معاها، بتتكلم معاها باندفاع أصلًا والّا بتتكلم معاها بشكل طبيعي وهي اللي بتكون مندفعة؟

لا، هو أنا باتكلم بصراحة يعني، ي يمكن، آآ، ميزة وعيب في نفْس الوقت، أنا باتكلم بصراحة، وآآ أنا بابقى دايمًا مؤمن إن البني آدم الصريح دايمًا ح حيتفهم صح، ولو اتفهم غلط يبقى المشكلة عند الشخص التاني، أو الطرف التاني فاهماني؟ فده أسلوبي عمومًا.
إمم. إمم، إمم.
آآ، ف
فاهماك طبعًا وأنت معاك حق فعلًا، الصراحة مهمة جدًا في أي علاقة، سواء بقى علاقة شراكة أو حب أو ارتباط أو صداقة عيلة، أي حاجة في العموم، الصراحة مهمة فيها جدًا يعني، طيب مثلًا، الموضوع مرتبط معاكم آآ بقِلة التفاهم دي أو ال عدم التواصل ما بينكم أو التواصل اللي بيوصل فيه لمشكلة أو كده بيكون بسبب مثلًا مشاكل معيّنة، يعني ده مرتبط بمشكلة معيّنة، دايمًا هي اللي بتتكرر، فبالتالي بيحصل كده، والّا ده عمومًا في التعامل ما بينكم؟
إمم. إمم، إمم بُصي هو ده عمومًا يعني، هو ده تقدري تقولي عشان إحنا لسه برضه في فترة خطوبة وكده، فبنفهم نق لسه بنفهم بعض، فبالتالي بيبقى في مشاحنات ون نقاشات فيها مشاكل كتير، آآ، ع يعني ب خصوصًا بطريقتي دي، زي ما قُلت لِك أنا بابقى صريح، هي مش هي هي مش فكرة برضه إن أنا ما باقدرش الصراحة، هو فكرة الموضوع لسه جديد عليَّ، فأنا مش عارف إزاي أوصّل لها صراحتي دي بطريقة ما تنزعجش منها، يعني مثلًا أفهّمك سا هادِّيكِ مثال يعني هي مثلًا واحد آآ لبسه مش حلو، تمام، أنا شايف إن لبسه مش حلو تمام، ما هي الموضوع بيبقى بالنسبة لها كده اللي هو أنا آجي أق آجي آجي أقول له، لمّا آجي أقول له في وشه لبسك مش حلو، ما ده صراحة، تمام، بس هو بس هو هيزعل مني طبعًا، ما أنا باعايب علي لب هو هيفتكرني باعايب على لبسه فاهمة؟ فأنا بادِّيكِ مثال، أنا مش عاي في صراحة صراحتي بتبقى فعلًا م مباشرة جدًا، بس مش تقدري تقولي مش لطيفة.
إمم. أيوه إمم. أيوه. امم، أيوه. أيوه فاهماك. إمم.